Oye, y algo bien curioso, ¿cómo descubriste o qué descubriste al empezar a cuidar plantas?
Pues, es bien chistoso, porque cuando yo era chiquita, no me gustaban las plantas, mi mamá tenía la casa llena de plantas y me molestaba muchísimo que me pidiera que las regara, que las limpiara, este, que revisara si las macetas estaban bien de tierrita o que las decoraciones, que las piedritas, entonces, pues, con e con esas actividades me empecé a dar cuenta que mientras más detalles tengas con las plantas, mejor crecen y que incluso, algo bien curioso que escuché muchas veces y que yo decía: "Ay, no debe de ser cierto", si platicas con ellas, se ponen más bonitas.
Oh, qué sí. E ey. <chuckles> Ajá.
Me.
A ver, o sea, es un ¿entonces eso no es un mito?
No, para nada, a mí me llamó mucho la atención, es curioso, ¿no?, a mí me llamó mucho la atención, es que me daba mucha flojera, de verdad me daba mucha flojera porque yo decía: "Ay, ¿por qué si no son mis plantas? ¿Por qué tengo que hacerlo yo?" Entonces, la verdad, o sea, debo confesar que yo me acercaba con las plantas y me quejaba con ellas de tener que hacer las cosas, y mi mamá siempre decía: "Ay es que, ¿por qué mis plantas están como tristes?, se están secando". Y sí, se les veían las hojitas así como caídas, como así. Y yo decía: "Ay, ¿sí sería cierto eso que dicen que hablando con ellas cambian?" Entonces, empecé como que a cambiar esa dinámica y empecé primero a pedirles perdón, o sea, ya sé que suena bien tonto, pero empecé empecé a pedirles perdón, empecé a pedirles perdón por no querer hacer las cosas y de verdad que cambiaron, incluso, ya ahora de más grande y que ahora ya puedo decir que soy la señora de las plantas, eh, nos pasa, nos pasa.
<laughs> Órale. Bastantísimo. <chuckles> Chin. No, no, no, no, no, no. Okey, okey. Genial, no, genial, genial, no estoy juzgando, estoy escuchando, muy bien.
Ah, <chuckles> okey, eh, ya hablo con ellas y las las plantas que florean, las flores, salen como más bonitas, crecen un poquito más grandes y me duran más tiempo. Que cuando no les dedico el el tiempo necesario o cuando no hablo con ellas. Entonces, en la temporada de floración de cada una de las plantitas, porque tienen como diferentes fechas, me he dado cuenta que si, por alguna razón, no estoy aquí y alguien más las cuida, la floración es m menos, eh, tienen menos florecitas o a veces, me ha pasado, específicamente con una, que ni siquiera florea.
Oh, okey, okey, okey. Tiempo.
Así de curiosas son las plantas.
Órale, ca okey, okey, okey, okey. ¿O sea que se genera un vínculo entre las plantas y su cuidador?
Sí, de verdad. Sí. Sí, sí, curiosamente yo yo sí pensaba, pues, es que son solo plantas, pero no, de verdad que que sí es como más bonito, l los verdes hasta son diferentes y, claro, pues, tienen sus épocas en las que, pues, no sé, si hace más calor, pues, los verdes son como más fuertes y si hace más frío, pues, se resecan más rápido, pero también les dura un poco más el agua. Entonces, tienes que saber cómo medirles las cantidades de agua que les tienes que poner, en qué momento. Aprendí también a revisar bien la la tierra en la que están, y aparte aprendí a conocer qué tipo de tierra o qué sustrato deben de usar cada una porque no es igual en todas las plantas. Por ejemplo, las suculentas tienen que llevar un sustrato específico y no las puedes regar tan seguido como, no sé, se me ocurre una cuna de Moisés que flora y que y debe de llevar una tierra y que debes de prepararla y debes de nutrirla para que la floración sea, pues, mejor y sea en el tiempo que corresponde y sea más bonita. Entonces, esos pequeños detalles pueden hacer vivir a tu plantita o matarla definitivamente.
Ajá. Okey. Entonces, ilústrame, que que ya estoy tomando nota. A ver, entonces, <laughs> por ejemplo, <laughs> eh, p para alguien que tiene nulo conocimiento de de de este asunto, eh, ¿no? De de cuidar plantas en específicamente, eh, ¿cuál dirías tú sabes qué, inicia con este tipo de planta o, con cuál iniciaste tú?
Okey, dime. <laughs> <chuckles> Ajá. Eh, mira, ya en mi casa yo solamente empecé con suculentas y con cactus. Porque, justamente, en la época en la que yo empecé a comprar plantas tenía muy poco tiempo para estarlas cuidando. Entonces, yo creo que las plantas cada una tiene como que un nivel <giggles> un nivel para que las vayas cuidando. Sí, un nivel de dificultad, exactamente. Entonces, las suculentas y los cactus son como las más básicas, ¿no? Eh, sí, esas son así como de
Ujú. Ajá. De dificultad. <laughs> Sí, sí, sí, sí, ellas, ellas son muy independientes, y pueden casi cuidar de sí mismas para que okey, okey, okey, hecho.
Totalmente, si las riegas una vez al mes no tienen problema, no se mueren. <giggles> Entonces
<laughs> Okey. Anotado.
si eres principiante, y no tienes tiempo, te recomiendo suculentas y cactus. Porque, de verdad, <clears throat> por ejemplo, los cactus, y y sobre todo los cactus, porque hay algunas suculentas, hay algunas especies de suculentas que son un poco más delicadas, pero los cactus los puedes tener, eh, en es más, o sea, si quieres hasta en, eh, esa arenita que usan para la construcción, puedes tenerlas en ese tipo de arena, y regarlas 1 vez a la semana, y nada más necesitan como unas 4, 5 gotitas de agua, dependiendo también del tamaño del cactus. Es la, eh, es la cantidad de de agua que necesitan, ¿eh? Entonces
Ujú. Ajá. Sí. Ah, bárbaro. Ah, caray.
puedes, eh, regarlas nada más 1 vez a la semana, y sin problemas sobreviven. Incluso, pues, te digo, en la época en la que yo empecé con plantas, que empecé con suculentas y con cactus, pues, yo me tenía que ir de viaje a veces 15 días a veces hasta 1 mes y, pues, las plantas se quedaban solas, y cuando regresaba, pues, todavía estaban bien, porque son bien resistentes.
Ajá. Okey, okey. Ah. Okey, okey.
Hay otras que necesitan, cactus definitivamente. <chuckles>
Cactus. Sí, definitivamente. Okey.
Y hay otras plantas que necesitan que las riegues un poquito más seguido, no diario, pero sí por lo menos cada tercer día, que tengan suficiente agua porque se empiezan a poner así como que tristes. Hay una plantita que es muy popular en muchas casas que la conocen como teléfono y crece muy, muy larga.
Ajá, ajá, okey, okey.
Esa esa planta sí la necesita es muy bonita decora muy bonito yo tengo un muro que está cubierto completamente con esa planta. Me encanta como se ve.
¿Es es como tipo enredadera?
Sí, crece mucho, no se pega como la enredadera, porque la enredadera se pega en la pared, esa esa la tienes que ir guiando tú.
No, no, no. Ajá. Sí, eh, es, eh, lo digo porque creo no sé si es el es esta que voy a mencionar, crece como un resorte, por así decirlo.
Ah, sí. Debe de ser esa.
Ah, okey, okey, okey. Ah, ¿y esa qué cuidador necesita?
Debe de ser esa. Esa necesita que la riegues por lo menos cada tercer día, no se muere tan rápido
Ah, ajá.
pero sí necesita como que un poquito más de agua. Puedes dejarla pasar como hasta 1 semana tal vez, ¿no?, o sea, también.
Ah, okey, okey. Ah, entonces sí somos compatibles. Muy bien. Okey. <chuckles>
Pero <laughs> okey, perfecto, otra planta a tu lista. Pero sí sí necesita como un poquito más de cuidado y, si no quieres que crezca mucho, pues lo mejor es ir recortándola, pero también mientras la vas podando como que también se han aferran o se animan más a crecer y y crece un poco más rápido. Es una planta decorativa muy bonita y las que definitivamente son plantas que requieren demasiado cuidado y por eso yo definitivamente son unas que no tengo en casa, son las orquídeas.
Ey. Mm. Okey. Okey. Pero ya son palabras mayores, eh, no sé si sí, okey, okey, sí, eh, o aparte de mucha belleza, son alto mantenimiento ellas entonces.
Las. Sí. Sí. Totalmente. Son flores preciosas y también hay una variedad enorme de orquídeas, y entre cada tipo de orquídea entre cada especie, necesitan un cuidado específico, necesitan temperatura específica, porque en realidad las orquídeas son de clima frío.
Ah, okey. Ujú.
Entonces, eh, sí se dan en en lugares por ejemplo, la orquídea de la vainilla que se da en Veracruz, pues es como de región más cálida, pero es una orquídea que también es muy fuerte porque también resiste perfectamente los embates de las heladas. Entonces, sí, cada una tiene su cuidado específico, entonces con las orquídeas, el sustrato que llevan, puede ser como de cáscara de coco o de troncos e incluso si tienes como que en casa árboles así grandes y viejitos que ya estén por morir puedes poner las orquídeas ahí y se dan bastante bien.
Ujú. Ajá.
Como que escarbas en el tronco y las metes ahí en el tronco y se dan y se dan muy bonito, pero esas sí requieren mucho cuidado porque necesitan que se estén limpiando las raíces, cuidar que no se les vaya a pegar algún hongo. Eh, <chuckles> si se son bien delicadas, entonces, si le limpias de más y dañas la raíz, se muere, si le limpias de menos y dejas un hongo, se muere, si le pones agua de más, se muere, si le pones agua de menos, se muere, entonces, la orquídea es una planta suicida. <chuckles>
Ajá. Okey, orquídea no. <laughs> Sí. Muy bien, bien anotado. Oye. Qué qué qué bárbara, eh, has ad adquirido este conocimiento de manera empírica, lo has, eh, buscado, lo has estudiado, tutoriales. ¿C cómo llegaste a esto?
No, <chuckles> definitivamente, no. <laughs> Me gusta mucho leer, entonces, cuando yo empecé, pues, sí como cua cua de te digo desde muy pequeña que mi mamá me mandaba, pues, yo buscaba así como de: "Ay y esta ¿cuánta agua le pongo?" porque ni siquiera era como que mi mamá me dijera: "Esta ponle tanta agua" o así, entonces
Sí, sí, sí.
como me gusta mucho leer, pues, yo buscaba y cuando ya empecé a tener mis plantas, pues, sí, busqué específicamente de las suculentas, busqué primero en internet, qué plantas son las que requieren menos cuidados. <chuckles> Y, entonces, pues, encontré las suculentas y fue con lo que empecé, pero si te haces la señora de las plantas y te empiezan a gustar otras, pues, ya me metía a buscar o buscaba como que libros y también los abonos específicos que necesita cada una o no sé cuando alguna se me empezaba a secar
<laughs> Bien, okey. Ajá.
empezaba a buscar, este, qué abono ponerle, qué cantidad de agua, eh, cosas buscaba como cosas naturales porque tampoco me gusta, eh, meter químicos, muchos químicos porque, pues, a veces tampoco te hacen tan bien a ti y, entonces, por eso aprendí exactamente, entonces, pues, por eso por eso buscaba busco porque sigo buscando y sigo leyendo qué es lo que le hace bien a las plantitas y sobre todo porque, eh, aquí en en la casa no me gusta como ver así todo tan solito, tan muerto, entonces, como que las plantas le dan un toque especial a la casa.
Mm, okey, sí, sí. Ni a nosotros ni a las plantas. Mucha vida. Sí, sí, definitivamente. Estoy estoy muy de acuerdo contigo y, eh, por eso luego, am, em, igual no digo que no haya hombres que también ese se sepan de, pero luego por eso uno menciona tanto el toque femenino cuando hay una planta, ¿no? Es es es se nota el cuidado. Eh, pero bueno, vamos a tratar de de ponernos en el asunto y a ver si de perdida una suculenta por ahí. Pero bueno, de las plantas que tienes actualmente, ¿cuáles son las que o cuál es la que te ha costado más trabajo mantener? ¿Y cuál es la que más te gusta?
Sí. Sí. Ay, la que más trabajo me ha costado mantener. Pues, trato de tener como plantas muy sencillas, porque sigo saliendo mucho. Pero la que me gusta mucho es, em
Ajá.
la cuna de Moisés, porque da una flor muy bonita, es una flor blanca con con parece como alcatraz.
Ajá. Oh, okey, sí, ya lo ubiqué. ¿Okey?
Ujú. Y los alcatraces, también tengo muchos alcatraces en casa, me gustan mucho, y creo que son como los que me hacen más feliz. Descubrí los alcatraces negros. Entonces, eh, también esos son muy delicados. Son las que más me gustan, pero, son, mm, son delicadas de tener también. Y los tulipanes, que también me encantan, pero, definitivamente, por el tipo de clima, no se dan aquí.
Ajá. Órale. Ah. Se ven bonitas. Mm, sí, sí, sí, sí.
Sí son hermosos. Esos esas han sido como las que más me gustan. Y el más eh, tengo un árbol de eucalipto, y es el que requiere más mantenimiento, porque, eh, son expansivos y crecen sí dejas crecer mucho la planta hacia arriba, la raíz también crece. Entonces, puede, eh, revienta banquetas y muros, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Ah, okey. Ajá. Ajá. Oh. Eh, sí, es es es complicado entonces, tener un eucalipto. Gracias. Muy buena recomendación. Entonces.
Mucho. Sí, ni eucaliptos ni jacarandas.
Ni ajá. Okey, okey, okey, okey. Hay un árbol de neem ahí, eh, que s crezca solo. <chuckles> Muy bien. Enton A a ver, a ver, sí, bueno, está bien, lo vamos a cuidar. <chuckles> Es que tenemos uno aquí afuera, muy bien, hecho. Okey. Entonces, eh, las plantas son parte integral de tu vida, por lo que veo, eres una persona que cuida de sus plantas, y ellas lo agradecen, porque, pues, me dices que sí, las has notado en a lo largo de Y y entonces, ¿quiere decir que tu mamá influyó mucho en ti para esto?
<chuckles> También hay que cuidarlo. <laughs> Mm, sí. <chuckles> Sí. Sí. Sí, la verdad es que sí. Eh, en casa siempre hubo muchas plantitas en yo creo que en todas las esquinas de la casa, en la escalera, en los baños, en la cocina había plantas. No recuerdo la casa de mis papás con un espacio sin plantas, y actualmente, siguen teniendo plantas. Tie mi mamá tiene un jardín enorme y hermoso, y un balcón gigante que está lleno de suculentas y muchísimas flores más.
Guau. No, pues, creo que lo traes en el ADN, posiblemente. <laughs> Bueno, pues, muchísimas gracias. Eh, muy amable por toda la información, plática superinteresante y muy relajada. Muchas gracias. Nos estamos viendo por aquí.
<chuckles> Sí, creo que sí. A ti, bye.
Bye.